Totalmente totalme y y y algo que, me sorprende mucho, de esto, es que, bueno, tú, imagínate, tienes un familiar con el que piensas que puedes contar en este momento, y te da la espalda, y otras personas que definitivamente, o sea, no ni los conocía de amigos, ni alguien me los recomendó, nada, o sea, simplemente me vieron en una situación donde ya no aguantaba, o sea, donde la verdad, sí me costó mucho trabajo salir adelante.
Ajá. Sí, que puedes contar. Nada. Donde realmente necesita O sea, y tuviste como un hablando, de de esa situación en la que te ento encontrabas, ¿tuviste un momento, así que fue, como tu punto de quiebre, donde creías que ya no ibas a lograr salir?
No tanto que no pudiera salir, sabía que sí iba a salir, pero me sentía, como, eh, fracasado si me regresaba.
Okey.
Porque, pues, de haberme podido regresar, me pude haber regresado sin problemas, llamo por teléfono y me mandan dinero, y me regreso. Entonces dije
Sí, por su Y nos regresamos, pero no quería uno sentir, ese ese ese sentimiento de fracaso frustración, exacto. Okey.
Esa frustración. Sí, no, o sea, imagínate decir, bueno, me vine, estuve acá 5 años, y no hice, absolutamente nada de mi vida, nada más
Claro.
regalé todo, y perdí todo, porque realmente, con esta
Sí, pues, lo que construiste, durante 5 años, pues, se terminó quedando, por lo que me cuentas.
sí, con esa mujer, pues, se perdió todo, totalmente todo, o sea, ella me quitó negocio, me quitó camionetas, me quitó, todo, todo, todo absolutamente.
Oh, guau. O sea, ¿sí habías hecho ya tus cosas allá?